Pour se sortir de leur train-train quotidien, peut-être de leur stress lié à leur vie personnelle ou des fois, même, à leur vie, heu, professionnelle, il y a pas mal de gens, voilà, qui vont se réfugier, heu, heu, autour d'un d'un hobby. Est-ce que toi aussi de ton côté, tu as peut-être un hobby qui te permet justement de te vider la tête de temps en temps quand tu en as besoin?
Ouais, complètement, et c'est exactement le bon terme, c'est «vider la tête». C'est les jeux vidéo, heu, jeux vidéo, c'est, ouais, c'est un c'est un passe-temps, un hobby, heu, où je passe, heu, pas mal de temps, enfin, dès que je trouve, heu, le temps pour moi, je je je me refuge, heu, là-dedans. Heu, ç ça a commencé, il y a, ouais, il y a il y a, oh, un peu plus de 10 ans, ouais, je dirais. Heu, par le le biais de mon grand frère qui, voilà, qui qui lui aussi était dedans, heu, à l'époque, aujourd'hui un peu moins, mais à l'époque, heu, vraiment beaucoup. Et heu, et voilà, il m'a un peu initié, heu, heu, sans le vouloir, je dirais, parce que, voilà, il est il avait sa chambre, j'avais la mienne avec mon autre frère et et voilà, je le je le voyais jouer, je je l'entendais un peu, heu, heu, passer du bon temps dans dans les jeux vidéo, du coup, ouais, je je le regardais jouer et et et et puis à l'époque, c'était la Nintendo Game Cube, je m'en rappelle, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué, ouais, de dans dans mes débuts, ouais.
D'accord. Mmh mh. Ouais. D'accord. Mmh mh. D'accord, et qu'est-ce qui t'a justement marqué? C'est, heu, les couleurs? C'est les les musiques? C'est le le côté imaginaire? Peut-être, je sais pas, avec des monstres, avec des, voilà, des créatures qui n'existent pas dans la vie réelle? Qu'est-ce qui t'a attiré le plus, heu, dans l dans le jeu vidéo quand tu regardais ton frère jouer?
Heu, en fait, ce qui m'a attiré le plus, c'est le l le les le le bon temps qu'il passait. En fait, il avait pas l'air de jamais s'ennuyer, heu, et et et et il y avait toujours une progression et il m'expliquait qu'il y avait toujours une progression. Je le voyais, des fois, s'a s'agacer quand il y avait un un un un ennemi un peu plus rude à battre, et tout. Mais mais j'aimais ça, en fait. Je me suis dit: «Ah ouais! Il y a il y a il y a il y a un truc, en fait, il y a il y a il tu contrôles un personnage il y a il y a». Il je me rappelle il jouait à à à Zelda the the Wind Waker, un peu en en dessin animé là, si je me trompe pas, heu, et et et je me rappelle, je le regardais jouer et et, ouais, je trouvais ça, déjà, beau, déjà, dans un 1er temps et puis, heu, le monde qui était un peu ouvert, les les énigmes, heu, le fait de réfléchir et tout, c'est vrai que ça m'a beaucoup attiré. Et puis après, heu, par la suite, heu, on a eu, je me rappelle, une la la la 1re Xbox, heu, où, là, c'était des jeux un p un peu plus sombres, un peu plus sérieux, je dirais. Voilà, un univers un peu moins enfantin, parce que c'est vrai que la Nintendo Game Cube, c'est souvent des jeux un peu colorés, un peu famille, un peu un peu voilà, heu, tout public. Et et et et la Xbox, c'était un peu plus sombre et là c'est ça a été un nouveau cap, là, c'était encore un un autre coup de cœur, heu, pour des jeux un peu plus un peu plus sombres où où là je me suis dit: «Ah ouais, c'est vraiment mon profil, c'est vraiment ce type de jeu que que j'aime», ouais.
Ah! Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh mh. Ouais, je vois. D'accord. Et heu, donc tu parlais de de Zelda, vis-à-vis de ton frère. Est-ce que toi, il y a un jeu sur Xbox, ça a été quelque part, voilà, ton ta ta 1re véritable immersion, tu as pris du plaisir et tu t'es vraiment vidé la tête sur un jeu en particulier? Heu, est-ce que tu pourrais m'en parler?
Ouais, complètement, alors, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais un qui me vient en tête comme ça, c'est James Bond, heu, heu, j'ai j'ai plus le nom, c'est Zé Zéro Zéro Sept, je sais plus si c'était Nightfire ou Nightmare ou je sais plus. Et en fait, c'était, heu, c'était un jeu de tir, heu- pourtant, je suis pas du tout dans l'univers James Bond, hein, j'ai jamais vu des films James Bond ou autre- mais, heu, c'est le gameplay et et et et il y avait ce côté multijoueur où où, je me rappelle, c'était des combats de sniper, heu, à à longue distance et tout, et et j'aimais trop ça, en fait, c'était le côté un peu compétitif mais à la fois, heu, tu passes un bon moment, parce que tu rigoles avec ton ton ton collègue qui est à côté ou ton frère et tout. Donc ouais, c'est c'est, je pense, c'est le jeu qui m'a, on va dire, le plus marqué dans dans cette génération de console, en tout cas.
Mmh mh. D'accord. D'accord. Donc c'est plutôt l'aspect un peu plus compétitif, un peu plus multijoueur, tandis que, voilà, ton frère, c'était plus ce côté, heu, solo aventure. Et hem, justement, est-ce que c'est c'est un attrait que tu as développé, ce côté multijoueur, ce côté compétitif? C'est ça qui te permet de vraiment te vider la tête, d'être un peu, heu, stimulé par, heu, par les autres, par la compétition?
Ouais, complètement. C'est vrai que, heu, l'univers des jeux solo, heu, j'aime beaucoup ça. Heu, c'est vrai qu'à l'époque j'aimais encore plus ça que maintenant mais, heu, j'ai j'ai eu un un un coup de cœur, ouais, pour le multijoueur. Heu, d'ailleurs, heu, on parlait de mon frère, on on jouait aussi ensemble, heu, parce qu'après la Xbox, on a eu la Xbox 360 et là c'est ça a marqué un peu un tournant, parce que c'était c'était vraiment l'arrivée du mode en ligne, heu, heu, les groupes d'amis avec qui on pouvait brancher le micro et discuter et tout. Il y avait vraiment ce ce truc interactif. Et je me rappelle, on on jouait à Halo, heu, avec mon frère sur la même console. Donc ça, c'était vraiment une nouveauté, heu, c'était c'était té pas très commun, heu, pour l'époque, heu, de jouer, heu, sur la même console en ligne, en écran splitté contre d'autres joueurs qui, eux aussi, heu heu, soit ils partagent un écran ou alors, ils jouent seuls. Et heu, et ouais, c'est c'est quelque chose qui m'a marqué, on on passait un bon moment, on on rigolait, on voilà, on il y avait aussi ce côté un peu compétitif, «Combien tu as fait de kills?», et «Ah moi, j'ai fait tant, tin tin», «Toi, tu as fait tant, ah toi tu es un tu as été moins bon», et tout, «Tu as été tu as été meilleur», et tout. Donc, heu, ce truc-là, ouais, j'ai j'ai j'ai dé j'ai développé vraiment un un un coup de cœur sur sur sur cette partie-là du du gaming, ouais.
D'accord. Ouais. Mouais. Je j'entends, en tout cas, que tu le côté compétition, c'est ce qui te stimulait, hem, le plus, le fait de te comparer et cetera. Et est-ce que c'était un aspect important? C'est-à-dire, est-ce que tu pouvais passer un bon moment malgré peut-être, heu, une défaite sur une partie ou au contraire pour passer un bon moment, il faut à tout prix gagner?
Alors, heu, à l à l'époque, heu, c'est vrai, quand j'ai découvert le le le mode en ligne et tous les jeux compétitifs et tout, ouais, c'est vrai que j'a j'avais un j'avais un un un un un attachement, je dirais, à la victoire, heu, à au fait de de de de pas perdre et tout mais, heu- alors je sais pas si c'est par rapport à mon jeune âge et tout- heu, je passais, en fait, je passais quand même un bon moment même si des fois, heu, ça, eh, j'avais des agacements, heu, qui pouvaient être un peu un peu un peu sortir de l'ordinaire, je dirais parce que, voilà, j'ai peut-être par rapport à mon jeune âge et tout de l'époque. Mais, heu, je passais quand même un bon moment et j'avais toujours envie d'y revenir après les cours et tout, et je me disais pas: «Voilà j'ai hier j'ai perdu, je me suis beaucoup énervé, du coup demain, je vais peut-être pas jouer», et tout. Au contraire, heu, j'avais envie d'y retourner pour peut-être faire mieux ou ou peut-être améliorer, parce qu'il y a aussi, dans dans la partie multijoueur, il y a il y a il y a des récompenses, il y a il y a des grades, il y a des niveaux. On débloque des armes et tout, donc il y a ce truc aussi de progression. Donc, heu, ouais ça, heu, j je pouvais m'énerver, heu, mais ça m'empêchait pas de d'y retourner, heu, le lendemain ou quelques heures plus tard, ouais.
Mmh mh. D'accord. D'accord. Et justement, donc, le fait d'y retourner, le fait d'être, heu, comment dire? D'en redemander plus à chaque fois, qu'est-ce que t à ce moment-là, en tout cas, donc, heu, tu étais tu étais jeune, je l'ai bien compris, qu'est-ce que t'apportaient les jeux vidéo, donc ce côté compétitif que, justement, tu retrouvais pas dans la vie réelle? Parce qu'il y a cette idée de se vider la tête, mais se vider la tête de quoi, en fait? Pourquoi, justement, tu te réfugiais vers ce type de là? Qu'est-ce que la vie, heu, «la vraie vie», entre guillemets, te qu'est-ce qui te manquait dans la vraie vie, que tu retrouvais au finalement dans dans le le monde virtuel?
Mmh mh. Bah, heu, ce qui me manquait, en fait, c'est que moi de base, heu- voilà, surtout à l'époque, hein- j'étais très timide, très réservé et tout, et en fait, c'est vrai que cette avancée du multijoueur où où tu peux mettre le micro, heu, tu montres pas ta tête, on entend juste ta voix, heu, heu, heu, ben, ça m'a mis à l'aise en fait, ça m'a mis à l'aise. Je me suis dit: «Ah ouais, c'est c'est bien là, je peux je peux peut-être plus parler que dans la vie réelle, je peux être je peux être peut-être plus avenant que dans la vie réelle, et tout», du coup je ça ça me plaisait, en fait, de me dire: «Ah ouais, heu, heu, je parle avec quelqu'un, on on s'en fout d'à quoi on ressemble. Heu, on s'en fout un peu de nos nos nos nos nos nos nos pensées, nos idées. On veut juste jouer ensemble. On veut juste, heu, voilà, s'amuser, gagner», et et voilà, c'était c'était c ce truc là de de de de créer des liens, sans tout ce qu'il y a autour de que que que qu'il peut y avoir dans la vraie vie ou voilà, tu as besoin de connaître la personne, des des fois, les caractères, ils matchent pas et tout. Là, c'est vrai que, dans le mode en ligne, on s'en fout un peu de tout ça. Heu, voilà, on on joue ensemble. On s'en fout si l'autre il est plus nerveux que l'autre, l'autre il il dit des blagues que l'autre voilà, on est dans le on est tous dans le même milieu de: «on veut prendre plaisir et et s'amuser», et et voilà, c'est je pense que c'est ça, que ça m'a apporté, heu, des des dans un 1er temps les le jeu en ligne, ouais.
Ouais. Ah. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui. D'accord, c'est une facilité quelque part, le paradoxe, une proximité avec les gens, même si tu les vois pas, il y a une proximité en termes de d'échanges, heu, le fait que vous soyez tous réunis pour une même cause, à savoir, heu, un un un jeu vidéo. Et c'est vrai que ces ces facilités là, tu les retrouvais pas forcément dans la vie, hem, réelle. Et justement, donc là, tu parlais, heu, de ton époque un peu plus jeune. Comment, heu, le ce hobby de jeux vidéo a évolué avec ta vie un peu plus adulte, un peu plus professionnelle? Est-ce qu'il y a eu des des changements, heu, particuliers, heu, il y a eu une évolution?
Mmh mh. Ah. Ah oui, oui, complètement, bah, moi, j'ai c'est vrai qu'on a on avec mon frère, on a on a suivi l'avancée des consoles. Après, lui, il a un peu lâché à partir de la Xbox 360. Les autres générations de console lui, il a il il était pas trop dedans. Il avait il avait, voilà, il a bah, il était beaucoup plus- enfin beaucoup plus, il avait quelques années de plus que moi- donc lui, il vaquait un peu à ses occupations. Mais moi, je suis vraiment resté dans dans le gaming et, heu, et ouais, c'est vrai qu'après la après la 360, bah, on, heu, je suis passé à la Xbox, heu, Series S et puis voilà, j'ai j'ai suivi un peu les générations en générations. Donc ouais, j'ai j'ai toujours eu cette attirance. Alors, comment ça a évolué? En fait, c'est par l'avancée technologique, en fait, de de de de ce que des des des des, mmh, des créateurs nous proposent, en fait. C'est toujours plus de contacts, heu, humains, même si on reste dans l'univers, heu, virtuel. Mais il y a toujours ce côté de proximité, les les groupes d'amis ont été élargis. Au début, on pouvait être que 2, maintenant, on peut être 10, voire plus. Heu, on peut on peut passer d'un jeu à un autre en en mmh.
Ouais. D'accord. Mmh. Ouais. Ah.
une fraction de seconde, alors qu'avant, il fallait retirer le CD, heu, ouvrir la boîte, remettre un autre CD. Donc, c'est t c'est tous ces progrès technologiques qui m'ont fait encore plus aimer les jeux vidéo. Et puis, après, il y a les graphismes qui ont évolué, heu, heu, les jeux qui sont ultra variés par rapport à l'époque. Donc en fait, c'est il y a eu il y a eu je trouve qu'il y a une marge de progression énorme dans les jeux vidéo et du coup, il y a c'est il y a toujours ce truc de: «Je j'ai envie de voir, heu, comment ça va évoluer, je veux je veux voir la suite», en fait.
Mmh mh. D'ac d'accord. D'accord, donc, au final, les avancées technologiques, pour toi, ça correspondait bien, le fait que tu pouvais agrandir ta communauté, que, heu, en termes de graphisme, c'était plus poussé et cetera. Est-ce que par contre, heu, avec cette avancée technologique, il y a peut-être une chose, heu, que tu regrettes, c'est-à-dire que tu préférais avant ou au final, pour toi, heu, tout est mieux maintenant?
C'est c Alors oui, il y a une chose, heu, que je regrette: alors je sais pas du tout pourquoi, heu, parce que c'est vrai que moi, en tant que en tant que g joueur gamer, j'ai peut-être pas cet œil de de que que que peut avoir un développeur, un un créateur de console ou autre, mais il y a un truc qui me manque, c'est le les jeux en écran splitté. Heu, c'est vrai qu'à l'époque, il y en avait toute une panoplie, que ce soit sur la Nintendo Game Cube, sur la Xbox 1re du nom. Il y avait plein de jeux où voilà, tu pouvais jouer avec ton frère ou un ami sur la même console à 2 manettes, avec un écran scindé en 2, soit en horizontal ou soit en vertical. Et et, voilà, tu faisais le mode histoire où tu jouais en ligne, et tout. Et là, je sais pas pourquoi, heu, plus on avance, heu, il y a et ça existe carré quasiment plus, là, je pourrais peut-être même pas te citer un jeu actuel où où il y a ce truc, donc je sais pas, est-ce que c'est un coût qui est élevé? Est-ce que c'est est-ce qu'ils se disent que, voilà, c'est c'est plus à la mode? Je sais pas. Alors que, pour moi, c'est un peu la base, parce que pour moi le le jouer à une conso à, mmh, à un jeu vidéo, c'est un peu le partage. Heu, c'est vrai que, maintenant, on s on partage avec le mode en ligne, donc avec des gens qu'on connaît pas, mais, des fois, on aimerait bien partager avec, heu, avec son frère, avec un ami qui qui passe à la maison donc, heu, voilà, il y a ce truc qui manque et je je pourrais pas te dire pourquoi, ouais.
Mmh mh. Oui. Ah oui! Mmh mh. Mmh. Ouais. D'accord. OK. Et heu, donc, tout à l'heure tu on on faisait le parallèle entre, heu, après la sortie des cours, bah, tu, heu, te réfugiais, heu, autour d'une partie de vidéos ou de jeux vidéo ou de ou de consoles. Là maintenant, c'est plus après le travail. Et heu, comment tu comparerais l hem, l'apport que, mmh, que t'apporte un jeu vidéo à la sortie de l'é de l'école? Forcément, c'est pas les mêmes préoccupations qu'à la sortie du du travail. Donc qu'est-ce que qu'est-ce qui fait le plus de bien? C'est de jouer à la console aujourd'hui après le travail ou c'était mieux quand même enfin, ça t'apportait p un un meilleur bienfait à la sortie des cours?
C'est c Heu, c'est vrai que c'est une très bonne question, parce que je suis un peu partagé. Heu, en fait, a l'avantage de l'époque, heu, où j'étais très jeune, ben, j'avais pas de responsabilité, heu, j'étais chez mes parents, heu, voilà, j'avais pas ce stress de, heu, du tra que le travail peut amener, et tout. Il y avait juste l'école, quoi, au final. Et heu, et j'avais plus de temps, en fait, pour moi, à l'époque, pour jouer. Heu, et alors, c'est vrai que là, maintenant, avec le travail et puis, j'ai eu j'ai eu des enfants à côté, j'ai ma femme, et tout. Donc là, i je s j'ai un peu moins de temps mais le justement, je trouve que le plaisir est un peu décuplé parce que, vu que j'ai moins de temps, le le le le moment où je vais trouver le temps, bah, je vais encore plus prendre plaisir, parce que c'est quelque chose que je peux pas faire tout le temps. En fait, c'est c'est un peu c'est un peu genre, quand, par exemple, quand on est le lundi, bah, j'ai hâte du vendredi soir où où je vais me dire: «Ah là, c'est ça va être mon moment à moi, heu, voilà, je vais me poser sur mon sur mon PC ou sur ma console et je vais jouer», donc, heu, le fait de d'être rentré un peu dans la vie de d'adulte, hein, et ben et d'avoir moins de temps de jouer, bah, eh, c'est frustrant d'un côté, parce qu'on se dit: «Voilà, j'ai c'est mon hobby, je peux pas le faire tout le temps, c'est un peu frustrant», mais d'un côté, il y a cet effet de surprise, où on se dit, voilà, on patiente, on patiente et là le week-end, on se lâche et on passe un excellent moment, ouais.
Ah! D'accord. Mmh mh. Oui. Oui, vu que les moments, ils sont, heu, de tranquillité où, justement, tu peux jouer à la console, ils sont plus rares. Tu vas plus les valoriser lorsqu'ils se présentent à toi. Et hem, justement avec avec tes responsabilités donc familiales, et cetera, donc, heu v voilà de de de vie d'adulte au final, heu, est-ce que tu vas consacrer une grosse part de ton budget aux aux jeux vidéo ou tu vas faire attention? C'est-à-dire, tu vas pas forcément prendre la dernière console, peut-être le dernier écran pour bien jouer ou au contraire, tu vas te faire plaisir pour toi, ça fait partie de ton bien-être et c'est important d'y mettre, heu, un peu plus d'argent?
C'est ça. Exactement, ouais. Bah, c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours été console de base, heu, voilà, que ce soit on a démarré avec la Game Cube puis la Xbox comme je t'ai dit, la 360, et ainsi de suite. Et c'est vrai que, là, heu, il y a quelques mois de ça, heu, je suis passé sur PC et il faut savoir qu'un PC, bah, c'est un budget, heu, ça coûte pas mal cher quand on veut vraiment un PC qui fait tourner tous les jeux actuels et tout, sans sans lag et autres problèmes. Et c'est un PC qui m'a coûté, ouais, heu, pas pas loin des 1 200-1 300 € et et et c'est vrai que à à 1re vue, on peut se dire: «Houlà! C'est énorme et tout». Alors c'est vrai, hein, c'est c'est une grosse somme, mais sur le long terme, je trouve que c'est avantageux. C je trouve, c'est un investissement avantageux, dans le sens où, déjà, sur PC, heu, on paye pas pour jouer en ligne, donc le jeu en ligne est gratuit contrairement aux consoles où tu tu peux payer jusqu'à 20 € par mois pour pour jouer en ligne. Donc déjà, sur le long terme, ça fait pas mal de d'économies. Puis, heu, les jeux sont moins chers, heu, sur PC contrairement à et aux consoles, un jeu console, c'est aux alentours de 70 € à sa sortie. Sur PC, c'est plus aux alentours des 45-50 donc, heu, ça fait quand même pas mal d'économies aussi. Donc voilà, j'ai j'ai franchi le cap, heu, je me suis dit: «C'est un budget mais, heu, je pense que sur le long terme, heu, heu, ça, heu, je vais le rentabiliser», et puis voilà, j'avais ce besoin de de de de de de de de d'avoir un PC, ouais, j'avais j'avais ce vraiment ce cette envie.
Ouais. Mmh. D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord. Et un hobby, évidemment, c'est toujours en temps limité. Voilà, c'est une petite partie de notre vie. Donc, on consacre beaucoup plus de temps à sa vie personnelle et à son et sa vie, heu, professionnelle. Est-ce que des fois, tu as une frustration, c'est-à-dire, de devoir arrêter de jouer parce que tu dois aller au travail? Parce que tu dois t'occuper de ta ta vie de famille? Ou au final, tu relativises, tu dis: «Bah je suis déjà content d'avoir joué 1 heure», heu, et, mmh, tant pis si tu peux pas jouer une 2e heure?
Mmh mh. Ah ça ça ça peut m'arriver, ouais, ça dépend le contexte. Si je dois m'arrêter parce que pour le travail et tout, ouais, c'est vrai que c'est un c'est un peu frustrant. Heu, voilà, des fois, on se lève à 6:00 et tout, du coup, forcément, on peut plus, heu, jouer jusqu'à 2:00-3:00 du matin. Ça, c'est un peu frustrant mais si c'est pour mes mes enfants ou ma femme, non pas du tout, je me dis que c'est normal et il faut que je se faut que je sache faire la part des choses et que voilà, c'est je peux pas, heu, je peux pas continuer à jouer comme ça et laisser ma femme de côté, et les enfants, là, c'est pas possible. Donc, heu, ça ça dépend vraiment le le le contexte, ouais.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. D'accord. Bah, écoute, c'était très enrichissant de t'écouter parler de de ce hobby qui t'a suivi, heu, bah, depuis ton enfance jusqu'à ta ta vie adulte et comment, justement, tu t'organises pour, heu, prendre du plaisir.
Écoute, c'était un plaisir, heu, partagé. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi autour de ce sujet qui me passionne, ouais.